Ya, bende aslında bu değişiyor birazcık. Hani, eğer yüz yüze biriyle tartışıyorsam farklı oluyor ya da, işte, telefon üzerinden mesajlaşarak tartışıyorsam çok farklı oluyor. Eğer yüz yüzeysem, eee, her zaman senin de dediğin gibi ben de ortam değiştirmeyi çok mantıklı buluyorum. İşte, ya, evde tartışıyorsundur, bir süre sonra, hani, eee, o tartışmadan dolayı ev de çok bunaltıyor seni. O yüzden, ya, "Hadi gel bir dışarıda konuşalım, hadi gel bir kahve yapalım, parkta konuşalım." dediğinde gerçekten 2 tarafın da, eee, sakinleştiğini görebiliyorsun bir süre sonra. Ama hani mesajlaşırken ve telefonda tartışmak aslında hiç bana göre bir şey değil. Çünkü ben özellikle mesajlaşırken insanların duygularını çok iyi anlayamıyorum. Bilmiyorum sen mesela daha iyi anlayabiliyor musun ama çünkü kimi insan Hı hı.
Hı hı. A, evet. Doğru. Hı hı. Evet, kesinlikle. Hı hı. Hıı. Bence de öyle. Yok ya, emoji kullanmadıkları zaman onu anlamak bence çok fazla, eee, olmuyor, anlaşılmıyor. Çünkü yazı dili, konuşma dili ve görme, eee, bir şeyleri anlayabilirsin ya da karşında çok tanıdığın birisiyle tartışıyorsan onun neye sinirlendiğini bakışından, yüzündeki ifadelerden anlayabilirsin. Ama doğru, çok haklı bir noktaya değindin. Eee, gerçekten de mesajlarda hani tartışmalar sanırım daha ciddi ilerliyor.
Evet, yani Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Evet, evet evet. 2 taraf da belki aslında olmadığı kadar sinirli gözüküyor. Ya bazen mesela şey de oluyor, hani, yazıyorsun karşı taraf o an onu dalga geçiyorsun gibi algılıyor ama sen aslında, hani o öyle bir surat ifadesiyle yazmıyorsun onu. Ya bu sefer 2 taraf da çok daha da çok sinirleniyor. Ben böyle durumlarda o yüzden hiçbir şekilde eğer imkânı varsa, tabii ki, yani, imkânsız olduğu durumlar da olabilir ama eğer imkân varsa mutlaka o tartışmayı mesaj üzerinden değil, ya gerekirse 1 gün 2 gün konuşmayalım, hani, yüz yüze gelince konuşalım, daha iyi anlaşırız şeklinde ilerletmeye çalışıyorum.
Hı hı. A, evet. <chuckles> Doğru. Hı hı. Tabii. Hı hı. Çok haklısın. Yani gerçekten bu durumda böyle bir yöntem iyi olabilir. Yani peki mesela sakin kalamadın diyelim. Bu yöntemlerin hiçbirini, eee, kullanamadın. Bu tartışma yaşandı ve sen sakin bir şekilde tartışma yapmadın. Ne gibi olumsuz etkileri oluyor senin üzerinde? Yani mesela pişmanlık duyuyor musun ya da nasıl hissediyorsun?
Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya ben öncelikle vicdan azabı çekiyorum. Çünkü, hani, en başta da dedim ya, ben günlük hayatımda çok oldukça sakin bir insanımdır. Ama, hani, bir tartışmadan dolayı sinirlendiysem karşı tarafın belki kalbini kırmadıysam bile kırdığımı düşünürüm. Ki çoğu zaman da insan sinirlendiğinde fark etmeden karşı tarafın ka kalbini mutlaka kırıyor. Ve, hani, eğer sevdiğim bir insansa ya aslında çok sevdiğim bir insan olup olmaması da değişmez. Hani, birinin kalbini kırdığım için tamamen sinirlerime hâkim olamayıp, eee, büyük bir aslında vicdan azabı yaşıyorum. Yani en, eee, belirgin duygum vicdan azabı oluyor, böyle, sakin kalamadığım tartışmalardan sonra. Sen ne hissediyorsun?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru söylüyorsun. Hı hı. Doğru söylüyorsun ya. Kesinlikle öyle. <chuckles>